Ja und Booster und alles mög also, K Katastrophe, ja. Also, das ist, ne. Es ist keine einde einfache Entscheidung, ne, und das ist sehr komplex natürlich auch und, äh und du du liebst ja auch deine Mutter und du willst natürlich auch, ne, das Beste für sie, ne? Ist ja klar, aber sie muss auch irgendwo so 'n bisschen das Beste für dich wollen, ne, und wenn's für dich
Ja. Was ist Also, ja, wie Ja. Ja. <clears throat> Ich habe es ihr auch wirklich erzählt. Ich habe es ihr paarmal richtig erklärt. Ich habe gesagt: „Guck mal, ich vermisse dich auch, aber wenn ich da bin, glaube mir, ich würde unglücklich werden. Das bringt dir nichts.“ Und 'n paarmal hat sie's auch gesagt: „Ja klar, dann was habe ich davon, wenn du hierhin kommst und unglücklich, äh, wirst? Dann bleib lieber da, bleib da glücklich.“ Aber das ist halt Mama, ne, und irgendwann spricht s spricht sie halt rein aus dem aus den Emotionen und sie vermisst mich natürlich. Ich ja sie auch.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, es Aber kommt sie dich dann besuchen? Ja, ne?
<clears throat> Sie kam schon zwei dreimal hierhin, ja. Letztes Jahr war sie hier mit meiner Nichte.
Okay. Okay. Und hat's ihr denn gefallen auch?
Ja, sie sagt, das ist 'ne sehr schöne Stadt hier, Barcelona, aber sie sagt auch, es ist 'ne Stadt für junge Leute
Ja. Ja, mhm.
weil's auch so 'ne Partystadt ist bisschen.
Okay. Mhm.
Aber die Sonne hat ihr natürlich gutgetan, ne? Das Sonnen ja, der Sonnenmangel in Deutschland, Sonnenlichtmangel.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ne? Also Jo, <chuckles> definitiv. Oh Gott, oh Gott. Ja, ne, es du, es ist im Allgemeinen. I ich glaube, am Ende des Tages, ähm
<chuckles> Ja.
ich habe immer noch nicht alles gelöst, äh, auch mit meiner Familie, obwohl, ne, viele davon nicht mehr, äh, äh, äh also, auf d auf dieser Ebene sind, aber, ähm, ich glaube, es ist so 'n so 'n so 'n ja, 'n stetiger Arbeitsprozess und wie man damit umgeht, ne, und und auch verarbeitet. Mhm.
Es ist 'n Thema fürs Leben, ja. Ja. Ja gut.
Ja. Ja, Mensch du, haben wir uns ja was ausgesucht, ne? <laughs> Danke dir, ne? Jo, tschü
Ja, <chuckles> bis dann. Tschü

Und das ist einfach 'ne ja, 'ne s Lehre für uns. Also, wenn alles super einfach und gut wäre im Leben, dann wäre das Leben sinnlos, weil wir sind hier, was zu lernen, um uns fortzuentwickeln, von der Seele her. Die Seele lernt ja nicht lernt ja nur durch schwierige Fälle hinzu und das und dasselbe für Lebenspartner
Mhm. Ja. Mhm. Mhm, richtig, richtig, ja. Ja. Ja. Ja, leider Gottes, ja. Ja.
Das sind, ähm bei Lebenspartnern merkt man direkt da kriegt man sofort einen Spiegel vor einen gestellt, was mit einem wo man noch Baustellen hat. Und bei der Familie ist es so, da ist es guck mal, also, wenn ich jetzt meine Familie besuche, alle ich war jetzt 2, ne, Jahre nicht mehr, aber normal besuche ich die immer jedes Jahr denke mir: „Okay, wenn jetzt das Thema kommt oder wenn jetzt mein Bruder wieder blöd spricht,“ ich versuche immer vorhinein mir einzureden: „Du willst nicht den Autopiloten einschalten, ne? Lass das nicht zu,“ es passiert immer
Mhm. Oh ja. Oh, definitiv. Ja. Mhm. Ja. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Na ja, weil du auch irgendwo Ruhe det willst die Ruhe bewahren dann wahrscheinlich auch, ne, und, dass es nicht in irgendeinen Streit ausartet, ne? Also
dieser Autopilot. Ja. Also, wenn mein Bruder etwas sagt oder macht, was meine Mutter traurig macht, dann bin ich sauer auf den, ne?
Ja, ist doch klar.
Und ich sage mir immer, ich habe eh schon immer 'n bisschen Verlustängste, weil mein Vater jung verstorben ist mit 44, und seitdem habe ich irgendwie Panik, dass auch meine Mutter geht irgendwann. Dann denke ich mir: „Aber was habe ich dann noch im Leben? Wenn beide weg sind, dann ist der Boden unter meinen Füßen weg.“ Und jemand, der halt meine Mutter traurig macht, da bin ich natürlich sauer auf den.
Mhm. Ja. Ja, natürlich, mhm. Hm. Ja. Mhm. Ja, sicher. Mhm. Natür ist ja auch da ist doch ganz selbstverständlich. Aber wie geht deine Mutter damit um, dass du dass du so weit weg bist?
Ja.
Kommt sie damit klar oder ist es auch schwierig?
Ja, die haben mir das Leben schon emotional nicht leicht gemacht, ne, die haben immer seit 10 Jahren bin ich hier und seit 10 Jahren heißt‘s am Telefon: „Ja, Junge, komm doch zurück. Ich vermisse dich,“ und so weiter und das fiel mir so schwer immer, das fällt mir immer noch schwer. Noch vorgestern hat sie das wieder gesagt, ne: „Nimm doch deine Katze mit, komm doch nach Deutschland.“ Ich so: „Ich würde es ja gern, aber ich war nun mal nicht glücklich da.“ Und was habe ich davon, wenn ich jetzt hinziehe und nach 3 Monaten bin ich da depri und ich muss dann wieder weg?
Mhm. Mhm. Ja, ja. Hm. Ja. Mhm. Ne, ja, sicher. Ja. Ja, eben.
Und dann versteht sie mich, da heißt es: „Nein, ach, wozu, w warum willst du denn wieder weg?“, und dann das macht mich dann wieder sauer, weil die sich überhaupt nicht in meine Lage versetzen. Ich so: „Leute, ich habe 37 Jahre da gewohnt und ich habe mich nicht wohlgefühlt.“ Ja, ich fühle mich ja auch allein, weißt du, aber die die denken, ich bin hier zum Spaß, aber die wissen nicht, ehrlich gesagt
Ja. Mhm. Ne, ne, natürlich nicht. Ja, ja klar, das ist Ja. Ne. Mhm. Mhm. Mhm.